Ciao, guarda, oggi volevo parlarti, ecco, di autenticità e soprattutto sapere e avere un tuo parere sul cosa significa per te essere autentico, che sia con te stesso o con gli altri concretamente?
Allora, sicuramente essere autentici, per me è un qualcosa di fondamentale, perché secondo me, quando una persona autentica, quindi sincera, vuol dire che effettivamente dice sempre la verità, per lui, quindi non ha diciamo no, non nasconde nulla, comunque è molto trasparente e questo secondo me aiuta molto, anche nelle relazioni tra amici, comunque anche, no, tra fidanzati, eccetera aiuta molto.
Mh-mh. Certo. No capi capisco perfettamente quello che intendi e credo che, come dire il descrizione che tu abbia fatto di autenticità sia, come dire, mhmm, corretta al 100%; però, appunto dato che hai menzionato no, l'essere autentici, ehm, con amici, ti riferivi magari all'evitare quelle bugie bianche, che alcune persone dicono per cercare di non ferire l'altra persona?
Allora, quello anche soprattutto; perché comunque, diciamo che magari, no, dire la famosa bugia per non ferire, col tempo alla fine esce fuori, che sicuramente o riceve una batosta, in questo caso, no, l'amico, oppure magari esce fuori che l'hai detto solamente no, per nascondere che non volevi ferirlo, quindi alla fine sta male lo stesso. E s quin l'idea è che, no, magari essere sinceri, magari no, quando si prova a dire un qualcosa, comunque viene ovviamente va detto a modo, per cercare no, di non ferire, o almeno il meno possibile si spera, e e poi in modo tale no, che la persona che hai davanti capisce no, che sei stato sincero e quindi magari si sente anche meglio.
Mh-mh. Eh sì. Assolutamente. Certo. Ehm, ho capito, e quindi te, no, uhm, ho capito che assolutamente sei una persona autentica quindi, ehm, che preferisce, no, dire la verità, ehm, cruda anche, piuttosto che mentire per non ferire, ehm, mhmm, ritieni che, nei tuoi confronti i tuoi amici eccetera, debbano utilizzare lo stesso trattamento presumo, cioè non appunto mentirti, ehm, in base a vabbè, uhm, diverse scuse, come appunto quella di non ferire, cioè con te devono avere lo stesso tipo di comportamento?
Io son dell'opinione che sì, perché, se ad una persona non va bene un qualcosa che magari, che ne so, c'ho un carattere che non piace ad 1 oppure, che ne so, mi vesto male, capito? Cioè tipo queste cose qua no, insomma, quando una persona comunque me lo fa capire, dico: "Okay, va bene, posso capire, okay, magari dimmi cosa non ti piace, okay," così almeno, magari, se vedo che anche io la penso così, eh, prova, capito, a lavorarci su senza che magari mi mi fai credere che va tutto bene, quando magari qualcosina non va, eh io sono convinto che vado bene e quindi mi comporto di conseguenza, ma perché la gente non me lo fa notare, e io non m' accorgo semplicemente <laughs> quindi, è una cosa che
<chuckles> Sì. Certo. <giggles> No, no hai perfettamente ragione! Quindi alla base, ci dev'essere anche una forte comunicazione ecco, ehm, il non omettere appunto come dicevi tu, problematiche o non so pensieri negativi su tuoi comportamenti, ehm, per evitare appunto litigi ed altro però, mhmm, era interessante quello che avevi detto anche un po' scherzosamente no? Sul dire che so, ehm, ti vesti male. Secondo te c'è una differenza tra, ehm, come dire l'essere autentici, quindi appunto il dire, ehm, le cose come stanno, ehm, per magari aiutare l'altra persona, rispetto al fare i commenti solo per, come dire, mhmm, denigrare forse l'altra persona, però facendolo sembrare come appunto, mhmm, dire la cruda verità mentre in realtà stai solo praticamente insultando l'altro?
Allora, ehm, diciamo che, ehm, dip allora dipende secondo me, perché comunque, ehm, quando magari no, una persona cioè come ho fatto prima l'esempio che ti vesti male no? Tipo tanta gent cioè comunque innanzitutto il vestiario è soggettivo banalmente no? Però, ehm, diciamo che, una cosa che io penso è che, sp cioè diciamo che spesso, capita anche che, cioè che ne so, magari, una persona può essere anche gelosa okay? Di alcune cose eh e quindi molti, per diciamo nascondere la gelosia cosa fanno, ti insultano.
Mh-mh. Vero.
Non è una cosa che è troppo, secondo me, giusta perché, cioè nel senso s mhmm, cioè perché dovresti essere geloso no, di una persona, cioè solamente magari che ne so perché c'ha o un capo che gli piace o capito, cioè già c'è una cosa che non c'ha senso, ma questo anche dal punto di vista del carat proprio caratteriale cioè non è un qualcosa che va bene, secondo me.
<smacks lips> Sì, sì. No, assolutamente. No, no è proprio a mio avviso, un proiettare ecco magari le proprie insicurezze, i propri desideri su un'altra persona che non c'entra nulla, ecco con magari, ehm, le tue paranoie mentali sul non avere come dicevi tu, banalmente, un determinato capo o qualsiasi altra cosa davvero! Eh, ti è mai successo magari, che nel corso della tua vita, ehm, tu abbia incrociato delle persone non autentiche, ehm, che magari pensavi lo fossero e hai poi scoperto dopo appunto avessero intenzioni diverse?
Allora, diciamo che, uhm, fortunatamente no, però diciamo che, uhm, c'è un un mio amico comunque un m un mio stretto amico, che comunque f mi dice queste cose, ehm, lui on cioè onestamente un po' di gelosia ce c'è, cioè la sento che c'è perché comunque, vab sì, sì ma proprio si vede da un miglio! <laughs> Cioè però comunque vabbè, alla fine è un mio caro amico, quindi capito, riesco a prenderlo sul gioco, però tipo banalmente, okay che questo, ehm, cioè questo è proprio in correlazione al vestiario, ma un tempo, m'ha mi ha criticato per un paio di pantaloni, perché comunque, io diciamo che cerco, come dire di, ehm, proprio il mio vestiario, cerco proprio di, diversificarsi dalla moda un minimo no? Perché mi piace testare cose nuove insomma. E sta il fatto che, avevo preso sti pantaloni che erano personalizzati insomma no? Eh e lui ha fatto: "Ma sti pantaloni, ci hai buttato la la la varechina sopra, la candeggina?" E gli ho fatto: "Guarda, cioè non so come come siano stati fatti, perché onestamente li ho comprati che erano già fatti così, però comunque mi sono piaciuti." Esatt cioè <laughs>
Meno male. <chuckles> Ah-ah. Nei tuoi confronti? <laughs> Ah. Certo. <chuckles> Ma a me piacciono. <laughs> <chuckles> Oka e non ne hai mai parlato con lui, magari di questo suo modo di fare, di questa tua cioè non di questa tua, ma di questo tuo pensiero sulla sua gelosia?
Eh vabbè sì, cioè non è che gli ho parlato in modo diretto, però l diciamo che gliel'ho fatto capire che avevo capito, però comunque, uhm, lui diciamo che è fermo su quell'idea anche se, spesso me lo dice per scherzo, eh, o ovviamente però secondo me nello scherzo un briciolo capito di gelosia c'è ecco capito? <laughs>
Sì, sì. <laughs> No, no capisco perfettamente, e secondo me, se la cosa magari va a peggiorare o va a continuare e ti dà magari anche fastidio, qualche commentino, ecco, vero e proprio, non velato potresti anche farglielo a mio avviso! Però, volevo farti ecco un'altra domanda, proprio sempre riguardo l'autenticità, ehm, tu hai detto di essere di base appunto una persona sincera, autentica ma, ehm, questo tuo tratto, ehm, caratteriale, senti di avercelo avuto fin dalla come dire dall'infanzia, da tutta la vita, o è una cosa che magari è cresciuta col tempo e realizzi che magari un po' di tempo fa non eri così ecco, ehm, a cento con autenticità.
Allora, diciamo che, ehm, lo ero fin da piccolo ma a modo mio. Nel senso, quando si trattava di, ehm, situazioni in cui potevo ferire, non lo sono mai stato. Cioè, nel senso, ora sì. Ora cerco di magari dire la verità ma in un modo che non ferisco, ca cioè non ferisco troppo, okay, invece, diciamo che fin da quando son bambino io sono una persona molto emotiva ed empatica di conseguenza, uhm, ogni volta che faccio un commento proprio mi immedesimo nella persona che ho davanti
Sì, sì. Ho capito.
ehm, questa è una cosa che m'ha fatto sia, uhm, bene che male in alcuni casi, perché? Perché comunque, ehm, m'ha fatto bene perché ha aiutato tante persone a, magari, mhmm, a uscire da situazioni brutte perché comunque, mhmm, mi piaceva aiutare la gente. Invece m'ha fatto alcune volte anche male, perché comunque quando sei troppo buono spesso, ehm, la gente se ne approfitta in sostanza, e quindi mi sono e quindi è capitato anche di esperienze brutte che comunque m m'hanno fatto riflettere, eh, però son capitate.
Bene! Eh, sì. Quindi, tornando indietro magari cambieresti qualcosa sotto questo punto di vista? O lasceresti tutto com'è, perché alla fine presumo ti abbia portato ad essere la persona che sei adesso.
Io penso che no, son contento del percorso che ho fatto perché comunque il fatto che io ab il fatto che sia arrivato ad essere così proprio caratterialmente, sicuramente mi fa tanto, diciamo, onor adesso perché lo anche i miei amici mi dicono cioè, un mio amico in particolare mi dice che vorrebbe essere come me a livello di carattere, perché cerco sempre d di dare una mano, condivido sempre tutto, magari quando ho bisogno, quando non una mia cara amica bisogno di una mano ci sono lì per dargliela. Cioè, non è un problema, capito, alla fine sono molto disponibile con tutti, quindi son contento.
Assolutamente. Mh-Mh. Certo. E a questo tuo amico, o amici appunto, che cercano di ambire all'essere come te caratterialmente dai consigli? Oppure, come dire, gli dici che è una cosa un po' innata, ecco. Se gli dai consigli cosa gli dici?
Allora, cerco di dare consigli, uhm, però diciamo che alcuni sono abbastanza chiusi di mente, quindi alcuni diciamo che alcuni consigli, ehm, li prendono sempre con le pinze. Dicono: "No vabbè, queste cose qua non le faccio, perché mi sanno un po' troppo <chuckles> un po'" Cioè, comunque magari anche dare, no, aiuto a persone che magari conosco da poco "Non voglio perché non mi fido." Cose così.
Ah. <chuckles> Pensano di perdere dignità.
Eh, p cioè, più che altro addirittura pensano di perdere tempo, più che altro. Il fatto è che io lo vedo come non è mai una perdita di tempo. Perché io in ogni caso quando aiuto una persona mi sento ripagato in primis, e poi comunque mi piace vedere il sorriso sulla gente. Sì, comunque sia son convinto che facendo buone azioni in diciamo che, ehm, si cioè, s porta dei buoni risultati insomma, ec
Ah. Ti torna indietro. No, no, assolutamente, non credo ci siano aspetti negativi nell'aiutare persone che hanno bisogno, o comunque, come dicevi, dire la verità e essere la migliore versione di sé stessi, ecco. Però, ehm, volevo chiederti se magari avessi un aneddoto, un episodio preciso in cui magari sei stato autentico, sebbene magari, ehm, ciò che dicevi non fosse ciò che l'altra persona voleva sentirsi dire, e quello ha poi portato alla nascita magari di un conflitto.
Ah, uhm, diciamo che di conflitti eh, allora non fortunatamente non diciamo abissali però, ehm, diciamo che sì un tempo è capitato però siamo riusciti a risolvere perché alla fine ha capito che avevo ragione io in sostanza. Ehm, questa era
Bene. Ma era una problematica tra di voi o era, mhmm, diciamo un te cioè, un tuo modo di magari dirgli, ehm, che qualche suo atteggiamento era sbagliato, anche non per forza nei tuoi confronti?
Mhmm, no, ehm, in merito ad un atteggiamento. Perché praticamente, mhmm, in sostanza questa persona spesso capitava che quando andavamo, no, magari in discoteca, cose così, capitava che faceva un po' delle figuracce insomma, perché be beveva abbastanza e quindi capitava che faceva delle fi delle figuracce, insomma. Ehm, sa fatto che dopo un po' ci siamo lamentati perché abbiam fatto: "Guarda, ehm, cioè, come ti comporti non ci piace, perché comunque crea anche una brutta identità al gruppo comunque. Cioè, ogni volta che noi andiamo da"
Ah, okay. Mh-mh. Poi devi fargli da baby-sitter. <chuckles>
Eh, eh, ma poi ogni volta che banalmente andava in discoteca, insomma, si comportava in modi che non erano troppo belli, abbiam fatto guarda: "Cioè, onestamente questo questo comportamento non ci piace quindi o cambi oppure ti mandiamo fuori dal gruppo insomma. Eh."
Ma quindi l'avrete cioè, sei stato tu a portare diciamo il messaggio del gruppo o l'avete affrontato, ehm, proprio tutti insieme?
Io diciamo che, a me onestamente urtava, cioè, perché comunque, mhmm, cioè, proprio portava una brutta immagine non solo cioè, proprio del mhmm, p cioè, proprio che cioè, proprio hai capito, l'intero gruppo. E e comunque ogni volta che proprio ogni santissima volta che si andava da qualche parte era sempre in quelle condizioni lì. Quindi ho fatto, cioè: "O un minimo ti svegli, perché andare avanti così 1 ti fa male e e 2, cioè, che immagine crei del gruppo nostro? Cioè, mica siamo tutti alcolizzati." Cioè, capito.. <laughs>
<giggles> <chuckles> <chuckles> E com'è finita? Cioè ha accettato, mi dicevi no, uhm, o questo sua questo sua questo suo peccare ecco in in atteggiamento? E poi è cambiato?
Ehm, sì diciamo che è cambiato per un po', poi dopo si è, man mano, all allontanato dal gruppo perché ha detto che abbiamo perso modo di d di divertirci. Ehm, e diciamo che sì però vabbè alla fine non è stata nemmeno una grandissima perdita, perché alla fine ha sempre fatto quello, quindi vabbè.
Ah. <giggles> Quindi hai incolpato voi. Beh, comunque ci avete provato ed è questo, ecco, che vi fa onore eh, ehm rispetto al magari dare la situazione per per finita a prescindere, ecco. Giusto?
Sì. Esatto. Sì, sì, assolutamente.
<giggles> Bene guarda allora <chuckles> dopo questi aneddoti divertenti, ecco, ma anche alla fine con un filo di profondità sotto di essi, proprio per quanto riguarda l'autenticità, io ti saluto e ti ringrazio per tutti i bellissimi discorsi e la piacevole conversazione che abbiamo avuto. A presto.
È stato piacevole anche per me. Spero di risentirci e a presto. Buona serata.